Bueno, y en todo este tema cuéntame, ¿cuál fue un momento, que cambió tu vida por completo?
Fíjate que fue un momento, en en la primaria, curiosamente, eh, muchas personas como que a esa edad no, como que no le dan importancia, ¿no? A lo que un niño pueda pueda vivir, o pueda sentir, y es como de, ay, de eres un niño, ¿no? O sea, todavía no sabes de la vida. <chuckles> Entonces, em, lo que, la experiencia o ese momento que que cambió mi vida por completo, creo que tuvo que ver con con mis compañeros, precisamente ya de del sexto grado de de primaria, porque, ya estando en sexto grado, resulta que había como que tensiones, como que fricciones entre los compañeros, y eso llevó a que tuviésemos algunos
Okey. Sí. Okey. Okey.
conflictos, creo que sí sería la palabra conflictos, em, en cuanto a a la convivencia, porque resulta que había una chica que a mí particularmente, no me caía bien y digo
Sí.
creo que se vale, ¿no? <chuckles> O sea, que que alguien no te agrade, eh
Sí. Sí, siempre va a haber alguien así, que que que no, n te caiga bien.
Exacto. Justo, <chuckles> justo, entonces, pero como, claro, como yo era un niño, no no comprendía quizá que, pues, que yo podía defender esa postura. Y y a esta chica como que le le podía mucho que no me agradara y yo decía, ¿pero por qué? O sea, mm, nada más no hay que hablar, ¿no? Y y <chuckles> no no nos va a pasar nada, o sea, vamos a estar bien, pero no sé no sé, le afectaba, no sé si se sentía a lo mejor un poquito, este, como apartada, como señalada quizá, no lo sé, pero escaló el tema, ¿no? Con con la profesora. Eh, recuerdo que le dijo como de: "Oiga, es que, este, pues tal tal chico, no no me quiere hablar, y como que, eh, ya hay otras personas que ya tampoco me quieren hablar" y, pues, el punto es que llegó a tal nivel, que que sus papás incluso fueron a a reclamar, ¿no? Y a decir como de: "Oiga, este, ¿qué le pasa?, ¿por qué están, este, haciéndole esto a mi hija?
Okey. Y, eh Claro. Okey. Ya. Sí.
Y la profeso ah, dime.
Pero, eh, p perdón, pe perdón que te interrumpa, pero, me surge la la duda. Este esta bueno, ah, no te caía bien a ti. Pero, ¿era lo mismo con los demás, o era nada más un caso, como tuyo?
Había varias personas a las que tampoco le le agradaba y había otras a las que, pues, les era indiferente, ¿no?, y otras con las que sí se llevaba bien, ¿no?, de como en todos lados.
Ah, okey. Como como como sí exacto, y en cualquier momento y situación, okey y después, ¿qué pasó cuando cuando fueron sus papás?
<chuckles> Exactamente. Pues mira, la verdad es que eso sucedió ya cuando yo no estaba en la escuela, yo me enteré precisamente por la profesora, porque ella trató el tema como que, de forma general en el salón, ya se se tomó un espacio y dijo como: "Oigan, pues resulta que ayer vinieron los papás de su compañera y están muy preocupados porque dicen que ustedes ya no le quieren hablar", y no sé qué tanto, nos planteó la la situación, ¿no?, y
Okey. Sí. Okey.
y me señaló a mí y me dijo: "Dicen que principalmente eres tú, y y necesito saber, pues, ¿qué qué está sucediendo o por qué existe este conflicto?", ¿no?, y y yo <giggles> me quedé muy
Okey.
ay, muy impactado, ¿no?, y dije: "¿Qué?". <giggles> O sea
U ujú, sí.
¿Po por qué? ¿No?, o sea, y y y le dije: "No, profesora", o sea, a al final de cuentas, este, nosotros, pues, quedamos en en llevarnos bien, ¿no?, o sea, yo con mis compañeros y y no este, pues, yo no le dije nada a ella, no le hice nada a ella, no entiendo por qué está, este, como que sucediendo todo esto y
Sí.
y ya llegamos a un punto en el que me dijo: "Mira sus papás dicen que quieren hablar con tus papás, que porque, eh, tú eres el problema", y no sé qué tanto y yo dije: "Vea, pero ¿por qué?" <giggles>
Órale. <chuckles> O sea, sí lo escalaron a lo grande.
Sí, exactamente, y y la verdad es que yo como era un niño, pues, me preocupé y dije: "Rayos", ¿no?, o sea, ya el punto de que de que estaba, pues sí, este, medio tembloroso de decir: "¿Cómo con mis papás?, ¿no?, o sea, ¿qué qué va a pasar?"
Okey. Ujú. Claro. Sí.
Y
Pues sí.
Pues, en esa inocencia, por decirlo de alguna forma, eh, yo no fui consciente de que pude haberme defendido, de que pude haber dicho: "Oiga, profesora, ¿y qué va qué van a hacer?, <giggles> obligarme a que le hable, ¿o qué?", porque pues estoy en mi derecho, ¿no?, de de no querer hablarle y no hacerlo si no quiero.
Sí. Claro.
Pero, pues, no se me ocurrió, no se me ocurrió, este, yo me asusté, me asusté mucho, y y al final pues, terminé pidiéndole una disculpa a la compañera, y le dije: "No, este, ya todo ya todo va a ir bien, ¿no?, este, te voy a hablar si es lo que lo que quieres, y vamos a tratar de de llevarnos bien, y y toda esa cuestión", y, pues, al final lo que también, <giggles> lo que conseguí fue un poquito como que, ay, ¿cómo decirlo?, como que esa parte de del ego de mi compañera de decir: "Ya ves, te dije, ¿no?, o sea, que me ibas a terminar hablando", este, un poquito la la burla, entonces, em.
Sí. Okey. Okey. Sí.
Pues sí me pudo mucho esa situación, creo que fue un momento que cambió mi vida porque yo dije: "No me vuelve a pasar esto, ¿no?", o sea, no voy a volver a pasar por esto y me mm, la próxima vez que esto me suceda, me voy a defender, porque no se me hizo justo en ese momento, pero pues, no tenía como que, las herramientas o quizá el el conocimiento para para defenderme, entonces, creo que fue algo que, un momento que cambió mi vida por completo porque a partir de ahí sí ya no ya no me dejé, exacto.
Pues Ya no fue igual. Si so lo que pasa que que, bueno, era presión social, ¿no?, finalmente era la presión, de ella por buscar que a fuerza quería sostener como cierta, in eh, interacción contigo, aunque ella perfectamente sabía, que tú no, y lo que hizo, pues fue, este, chantajear, ¿no?, hacer un chantaje, y, primero con la profesora como no se resolvió, lo escaló con sus papás, y de ahí, pues, obviamente, la reacción de los papás iba a ser buscar hablar con tus papás, y ya ellos terminaron como poniendo así el punto, ¿no?, para presionarte y que tú accedieras finalmente a lo que esta niña quería, no sé, lo veo así, des no sé si tú lo veas igual, pero pudiera ser, ¿no?
Exacto. Exacto. Sí, sí, sí, así tal cual lo mencionas, así fue y la verdad es que, ay, pues sí, este, preferí como que el hecho, de de ya que que se quedara ahí a a tener que, 1 que molestar a mis papás y 2 de lo que me iban a decir mis papás, ¿no? Digo, igual y ahora sé que si si hubiera dejado que esa plática siguiera, tal vez mis papás hubiesen pensado, ¿no? Con con más con más experiencia hubiesen dicho: "Oiga, pues mi hijo no le quiere hablar y no lo puedo obligar, ¿no?" Pero, en el momento me asusté mucho y, pues sí, tuve que, como que ceder a ese chantaje, como lo dices.
Sí. Claro. Sí, y por ejemplo, si yo te, o sea, una vez que que terminaron ese ciclo escolar, y que bueno ya dices que fue en sexto año, eh, ¿ya no tuviste contacto con esa persona?
No no, afortunadamente ya no, este, se se fue a otra secundaria, ya no supe nada de ella y yo me fui a otra, y y fui muy feliz en la secundaria.
<chuckles> Okey. Sí. Okey, digo porque en algún momento dado pudiera suceder, ¿no? O o ha llegado a suceder que de una situación que empieza así tan tensa, tan de que me cae me caías súper mal y no te soportaba, pues, a veces terminan siendo grandes amigos, ¿no? Entonces por eso la por eso la pregunta.
<laughs> Sí, sí, sí, esp f fíjate que también eso me ha pasado, pero, no fue el caso, la verdad no no fue el caso, este, yo sí preferí como que ya, ahí ahí que quede y adiós.
Okey. Okey, y, ¿cómo fue que caíste en cuenta de que esa iba a ser la última vez que te pasaba eso? Tú te sentiste obviamente, pues, no sé si humillado, sea la palabra, pero, sí fue un momento en donde cuando ella te recalca, o te remarca el: "¿Ya ves, como sí?" Supongo que ahí es donde dices: "No me vuelve a pasar". Mm.
Exacto.
¿Qué medidas tomaste justo para que eso no volviera a darse? Si es que se volvió a dar otra situación, o, ¿cómo la manejaste en la próxima vez que te pasó?
Sí, fíjate que que tal cual lo dices, yo creo que sí me sentí un poquito humillado, como que un poquito golpeado en el ego, <giggles> ¿no? De decir: "Ay, no, como que, uy, qué coraje", pero
Sí, sí, definitivo. Claro.
pero la las acciones que tomé, pues, fue precisamente 1 como que mejorar la forma en la que en la que hablaba, ¿no? Porque, eh, r yo recuerdo que tantito decían como: "Y vamos a mandar a llamar a tus papás". Yo era como que: "Ay, no, no, no, no, ya está bien, está bien, ahí muere, ahí muere". Pero, m
Sí. Okey.
pero, me también me de me quedaba como que ese nudo en la garganta de de casi casi llorar, porque ap a pesar de que tenía cosas que decir, pues, no las decía precisamente porque estaba ese nudo. Entonces, em, tuve que aprender aprender a
Okey. Sí.
Como que, como dicen los memes, ¿no? A a a discutir sin llorar, entonces este
Okey. <chuckles>
Pues tuve que trabajar mucha mucho esa parte de del temple de de la fortaleza mental, de decir: "A ver relájate, puedes hablar, sabes lo que tienes que decir, y tienes argumentos para para reforzar tu postura. Entonces, tranquilo", creo que eso fue lo que lo que cambié, o, lo que mejoré para para que no me volviera a suceder, y digo afortunadamente, este, pues, también, eh, ocurrieron otras situaciones ya en en la secundaria que me hicieron como que tener esa esa experiencia de de poder aplicarlo, y de poder, este, pues, desarrollar esa habilidad de de la comunicación. Entonces, esas fueron las medidas que que tomé el el relajarme, no sentir ese ese nudo en la garganta como que estar tranquilo, y siempre, este, comunicar de forma clara, y basada en argumentos.
Sí. Sí. Sí. Claro y, por ejemplo, ¿cuándo se vuelve a dar una situación así? Como en el caso de esta niña en en el sexto grado. La en la siguiente ocasión que te sucedió, o, si si es que te volvió a suceder, que me imagino que s pues, eso sucede muy a menudo. Pero, ¿cómo fue que que actuaste? En ese mome en aquel momento, pues, sentiste la presión y cediste, ¿cómo fue? O, cuéntame en la siguiente ocasión que te sucedió, ¿cuál fue tu tu actuar?
Fue simplemente el el el ser más frío, el dejarle de de hablar a la persona derecho, sin sin siquiera decirle, o sea, simplemente: "Pues, ya no te voy a hablar", y san se acabó, y e, irme, ¿no? O sea, y si la otra persona me decía como de: "Oye, es que le voy a decir a mis papás, o, te voy a acusar con el profesor", o, cosas así, pues, hazlo, mira, yo aquí puedo decir que que yo soy libre de hablarle a quien quiera, o, a quien no quiera, y y ya como que como que ya tenía esa, ¿cómo decirlo? Esa serenidad, y aparte, pues, con la experiencia previa ya tenía la los argumentos, ¿no? Para para defenderme, y para decir: "No, no, no. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero mientras yo no te haga ningún mal a ti, pues, yo estoy en todo mi derecho de de no hablarte". Entonces, creo que, em, pues sí, lo resolví de forma más fría, más tajante y más directa.
Okey. Okey. Con la experiencia. Claro. Quiere decir entonces que que que sí te volvió a suceder en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de estudiante, en el ámbito estudiantil.
Sí, sí, desafortunadamente sí, sí volvió a suceder, pero ya fue como que la última vez que que sucedió, porque a partir de ese momento como que ya me me empezaron a identificar como como alguien insensible. Entonces dije, bue pues bueno, no es una etiqueta que a lo mejor quisiese tanto, pero si eso me va a ayudar a que no no caiga en este tipo de situaciones nuevamente, pues adelante, ¿no?
Okey. <laughs> Sí. Y por ejemplo, ya ahora en en no sé, en tu vida profesional bue no sé si sigas estudiando, o o ya estés en en el ámbito laboral o últimamente en el último año, ¿te ha vuelto a suceder alguna situación así?
Fíjate que me sucedió en el ámbito laboral, este, en en el trabajo anterior en el que estaba, eh, no fue tanto como que ahora de: "Ah, ya no me quiere hablar", sino que fue más como
Okey. Sí.
como: "Oye, es que no veo que te pongas la camiseta del equipo, ¿no? Este, mira que que ya no estás sacando las las operaciones adicionales con las que nos estabas apoyando". Esas cuestiones y yo dije: "Mira, ¿sabes que?, o sea, no no no me las estás pagando como extra, entonces eh, pues yo lo lo que puedo hacer es el"
Mm. Okey.
"pues, el el seguir apoyándote. Pero sí sí me pagas este, pues, extra, ¿no? Sí sí, no me pagas por esas actividades, no lo voy a hacer y tú puedes despedirme si es lo que lo que necesitas". Entonces, em, pues me quitaron beneficios, me quitaron beneficios y al final yo terminé renunciando, dije: "Yo no voy a pasar por esto otra vez". Afortunadamente, eh, pues solo me mantengo a mí mismo, entonces, pues puedo conseguir otro otro empleo aunque no sea de de lo mismo para para mantenerme y pero no voy a estar en un lugar donde, pues, donde me traten así, ¿no? Entonces, este, pues renuncié renuncié y creo que igual el la fórmula fue la misma, ¿no? El el ser tajante, el ser directo y y el ser más frío.
Claro. Okey. Okey. Claro. Sí, claro. Sí, y bueno, tiene mucho que ver, eh, lo que aprendiste en aquel momento, en aquel sexto año de primaria con esa situación que te sucedió para que al día de hoy pudieras, eh, tomar una actitud de esa forma y, bueno, resolverlo como mejor te apareció en su momento, ¿no?
Exactamente, sí, sí, así como lo mencionas, así fue y, pues digo, eh, algo se aprendió, ¿no? De de esa mala experiencia.
Sí, claro. Pues sí. Pues yo agradezco mucho que hayas compartido e este esta situación y bueno pues espero que que pues es sigas con esa esa forma de ser y te vaya muy bien en todo lo que hagas. Que tengas buen día.
Igualmente, hasta luego.
Claro, hasta luego, gracias.